जी नमस्कार, आप कैसे हैं?
नमस्कार मित्र! मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप बताएँ?
मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और अगर मैं आपको अभी अ, 1-2 हाल-फिलहाल की कहानी सुनाऊँ तो मैं ना अभी ही ग्रेजुएट हुआ हूँ अपने कॉलेज से और अपनी जिंदगी का मैंने नया पड़ाव शुरू किया है जो कि है नौकरी लगा लीजिए आप। तो मैं देखता हूँ कि ना जब मैं आसपास अपने लोगों को काम करते हुए देखता हूँ तो हर इंसान आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत अ, इस्तेमाल कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हर इंसान के ना मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पर से यही सबसे ज़्यादा चल रहा है और उनको कोई भी काम मिलता है, वो सबसे पहले चैटजीपीटी पर डाल के अपना काम निकलवा लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी। जी। जी, जी, जी। कर रहा है, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल, सही कहा आपने मतलब किसी और की क्या बात करनी? मैं खुद ही 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ चैटजीपीटी का या क्लॉड एआई का। काफ़ी सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने रोज़ के कामों के लिए। चाहे अ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों है ना या प्रोफ़ेशनल काम हों, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर ही रहा हूँ इनका। और वही एक तरह से अ, मुझे लगता है ना हमारे काम करने के तरीके से अ, काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आ गया सभी के जब से एआई का हमने अ, इंट्रोडक्शन देखा है। और अ मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा ही है हमारे आसपास भी और लोगों को मतलब अ, प्रोफ़ेशनल डोमेन्स में जो खासकर अ, जो अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में तो इससे कहीं न कहीं एक क्रांति भी आई है। और अभी तो ये शुरुआती दौर ही है। अ, अभी आगे चलके मुझे लगता है और भी ज जब जैसे-जैसे रिफ़ाइन अ, रिफ़ाइनमेंट आती जाएगी एआई इस फील्ड के अंदर, जैसे-जैसे और ज़्यादा विकास होता जाएगा तो ये और, और भी ज़्यादा प्रयोग में आ जाएगा।
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई क्योंकि ना अगर देखा जाए कि इस जिंदगी में हम देख रहे हैं ना जो सबसे बड़ा आविष्कार माना है, वह आज के समय में एआई को ही माना गया है क्योंकि देखिए ना, अगर इंसान किसी चीज़ की बिल्कुल ही उस पे निर्भर हो रहा है हर काम के लिए, हर छोटे से काम के लिए एआई का इस्तेमाल करता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल लोगों को इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि उनकी जिंदगी पे ना इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आपने खुद ही बताया कि आप अपने दिन में कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और मैं कहूँगा, सिर्फ आप ही नहीं, आज के समय में और भी काफ़ी लोग हैं लगा लीजिए हर इंसान ही कभी ना कभी उसने इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर ही किया ही होगा। और उसका बिल्कुल मैं कहूँगा कि एक अलग ना एक अलग तरीके से ही किया होगा उसका इस्तेमाल भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एआई को इस्तेमाल करने के क्या अच्छे फायदे हमारी जिंदगी में दिखाए गए हैं?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। जी, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। किया हुआ है, बिल्कुल। हाँ। अ, देखिए पहली बात तो वो है कि अ, आपको कुछ भी करना हो अ, चाहे आपको कोई को कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप पूछ सकते हैं उससे कई बार ऐसा होता है मतलब और किसी भी भाषा में, जितना सरल से सरल आपको समझा सकता है कोई वो एआई आपको समझा देगा। मतलब मैंने खुद अ, ये अनुभव किया है इसका, है ना? फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। और कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, उल्टा आपको कोई काम करवाना हो कोई प्रोजेक्ट में जैसे अ, कोडिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी किए हैं ना, तो उसमें आपको कुछ कराना कोई आपको एक अ, कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है या आपको कुछ चेंजेज़ वगैरह करने हैं तो वो आपको सब चीज़ें करके दे सकता है। यहा यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा है कि, वो आपको लिटरली एक वेब पेज बनाने का पूरा कोड तैयार करके दे देता है और अच्छा खासा वेब पेज मतलब ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सा। तो इ उ, बहुत सारे फायदे हैं और कुछ भी करना हो आपको कोई जानकारी चाहिए हो किसी भी बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में कुछ भी हो, उसके लिए भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे अपना एजुके मतलब अ, आजकल तो मतलब एजुकेशन में इतना ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है अ, बच्चे कुछ भी करने के लिए असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स हर चीज के लिए वो चैटजीपीटी का यूज़ कर रहे हैं।
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कु बिल्कुल। बिल्कु बिल्कुल, बिल्कु बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ना हमारी जिंदगी में देखिए एक तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है ही और काफ़ी अच्छे से लोग इसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। आप देखें कि पहले जो ना लोग सर्जरी करा लेते थे, बिना ढंग से अ, आप जाने और लगा लीजिए एक सर्जन देख भी लेता था तो उसको इतना अच्छे से ना वो नहीं हो पाता था विश्वास कि इसकी सच में सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन आजकल एआई ने हेल्थकेयर में भी बहुत ज़्यादा अपना प्रशासन दिखाया और आप देखेंगे ना कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर आया है उस चीज़ का, कि आप लगा लीजिए डॉक्टर तक भी ना एक बारी उससे पूछ लेते हैं एआई से का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या पता ये हम सर्जरी की ज़रूरत सच में हो या ना हो कि इसका क्या सु अ, सुलझ सकता है, क्या इलाज हो सकता है। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि एआई में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ही है। आप देखें तो उसके समय में भी आज के समय में अगर हमें कुछ भी काम करना होता है, अपने अगर हम अ, बेड पर बैठे हैं तो हम अलेक्सा से या सिरी से बोल देते हैं कि अ, यूट्यूब चला दो उस पे या मैप चला दो गूगल मैप तो बहुत आपने सही बताया और जैसे हम अगर देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज़्यादा आजकल हमें दिखाई देता है तो बहुत से एआई के प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जिससे लोग पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपका क्या मानना है?
जी। हाँ, हाँ। बढ़ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने एकदम सही बात है और जैसे आपने मेडिकल फ़ील्ड की बात की थी। तो मैंने तो अभी हाल ही में एक अ, रिपोर्ट में पढ़ा भी था कि अ, ऐसे ही टेस्टिंग फ़ेज़ में था शायद कि अ, जो ह्यूमन डॉक्टर्स हैं। अ, उनकी सर्जरी का जो सक्सेस रेशियो है। वो एक्चुअली में अ, एआई या फ़िर रोबोट से जो अ, ह्यूमन सर्जरी की थी उसके रेशियो से कम है। मतलब जो रोबोट जो ह्यूमन सर्जरी कर रहे हैं, जो मेडिकल सर्जरी कर रहे हैं उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा था। तो और मतलब ये काफ़ी मुझे मतलब मैंने उस रिपोर्ट में जब पढ़ा तो मुझे काफ़ी हैरान किया इस बात ने एक तो कि लिटरली एक अ, एक एक डॉक्टर जिसने इतने सालों की पढ़ाई की है, इतना कुछ पढ़ा है, उसने इतनी मेहनत की है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है चीज़ों को। उसका जिसे इतने सालों का तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसका जो सक्सेस रेशियो है सर्जरी करने का वो एक रोबोट से कम है। <chuckles> तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ है। और अ, लेकिन कहीं न कहीं अ, अगर एक दूसरा पहलू भी इसका देखें तो लोगों में ये भी मैं कई बार एक काफ़ी एक आम धारणा लोगों के मन में देख रहा हूँ या लोगों की म जो बात हम सुन रहे हैं आजकल अपने आस-पास भी, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। ख़ासकर कॉर्पोरेट सेक्टर में कि अ, एआई जो है वो लोगों की एक तरह से इंसानों को काफ़ी जगह पे रिप्लेस कर देगा, उनकी नौकरियाँ खा जाएगा। है ना? तो इससे आप कितना ज़्यादा सहमत हैं?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, देखिए अब जैसे मैं आपको बताऊँ तो मेरी नौकरी ही ना आईटी फ़ील्ड में ही है। तो मुझे तो इस चीज़ का काफ़ी एहसास अपनी जिंदगी में होता ही है। क्योंकि ना आप देखिए काफ़ी ऐसी जॉब हैं लगा लीजिए जिसमें पहले 4 इंसान लगते थे, 4 लोगों की मैनपावर लगती थी। तो वह आज के समय में 2 इंसान ही कर पा रहे हैं। क्योंकि 2 लोगों को एआई ने रिप्लेस कर दिया है और 2 लोग आसानी से अपनी एआई से उस चीज़ का काम निकलवा सकते हैं।
जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल।
तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ना काफ़ी ऐसी नौकरियाँ हो सकती हैं कि आप देखिए कि अब जैसे धीरे-धीरे एआई क्लासरूमज़ आ रही हैं। एआई पर्सनलाइज़्ड अ, हो रहा है। मतलब आप लगा लीजिए आप अपने हिसाब से अ अ, एआई को कर रहे हैं। तो अब जो शिक्षक होते हैं वह तो अ, प्रे ऑफ़लाइन प्रेज़ेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक ना एआई ट्रेनर्स आ रहे हैं। और भी काफ़ी ऐसी चीजें हो रही हैं कि बहुत देखा जाए तो अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। कि आप ये भी मानते होंगे कि ना अ, जितना ही भी रिसेशन भी आ रही है, इतनी ज़्यादा नौकरियाँ कम खुल रही हैं। काफ़ी लोगों को कम मिल रही हैं जितने भी ग्रेजुएट पिछले साल हुए थे या आजकल हो रहे हैं।
हाँ। हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी।
तो बहुत उस चीज का फ़र्क है। मैं कहूँगा कि लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, अपनी नौकरी बचा के रखनी है, अपने घर की इनकम रखनी है तो एक तो उन्हें ना नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा जैसे एआई हो गया। क्योंकि आप देखिए ना जब कंप्यूटर आया था पहली बार तब भी सबको बहुत ज़्यादा चिंता हुई थी कि ये क्या है या इससे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे सीखेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी नौकरियाँ खतरे में हैं या फिर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो वे धीरे-धीरे सब अ, सीखने लग गए उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपका क्या मानना है?
जी। सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, यही लगा था। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इससे पूरी तरह सहमति भी रखता हूँ कि जब भी कंप्यूटर्स आए थे या जब चीज़ें थोड़ी ऑटोमेटेड होनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आया था ना कि ये नौकरियाँ खा जाएगा या लोगों को रिप्लेस कर देगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ, ऐसा होता है कि अ, कुछ जगह नौकरियाँ कम हो जाती हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड या क्षेत्रों में। पर मुझे लगता है ऐसे खत्म नहीं होती हैं, बस रिप्लेस हो जाती हैं। मतलब कि अगर पुरानी जॉब्स जा रही हैं तो उसकी जगह फिर नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, नई जॉब्स आएँगी। जैसे मुझे याद है कि जब अ, पहले तो जो भी अ, खासकर फैक्टरीज़ वगैरह में जो लेबर्स जो काम करते थे वो अ, फिजिकली करते थे ना, खुद ही करते थे वो काम। तो मैनुअली करते थे। बट जब मशीन्स आईं, जब चीज़ें ऑटोमेटेड होनी स्टार्ट हुई तो उसके साथ-साथ फिर नई जॉब्स आईं। फिर उन मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर्स थे, उनकी जॉब्स क्रिएट हुई। ठीक है? क जब कंप्यूटर्स आए तो नई जॉब्स क्रिएट हुई इंजीनियर्स की या अ, है ना, इन सब चीज़ों की। और उनको मशीन्स को किस तरह से ऑपरेट करना है, उनको मेंटेनें किस तरह से करना है, मेंटेनेंस वगैरह, इन सब चीज़ों की जॉब्स क्रिएट हुई। बस उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को लगातार सीखना पड़ेगा। जो आपने कहा था स्किल, अपस्किल करना पड़ेगा। है ना? तो अ, वैसा ही इसमें होगा अब एआई के लिए अब द हम देख रहे हैं एआई में और भी चीज़ें आ रही हैं। एलएलएम इंजीनियर्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। इतनी सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे आने लग गई हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप खुद को अ, देखिए कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपस्किल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एआई हमारी एक तरह से हम अगर हम उसको इतना ज्यादा यूज़ भी कर रहे हैं अगर लोग उसको, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो और आगे और ज़्यादा उसको क्यों यूज़ ना किया जाए या उसको एक तरह से अ और डेवलप क्यों ना किया जाए, उसमें और ज़्यादा रिफ़ाइनमेंट क्यों ना आए, तो वो तो होगा ही होगा। अब हमारे कन हमारे खुद की कन्वीनियंस के लिए बनाई जा रही हैं ये चीज़ें।
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। उ उ बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। तो बिल्कुल, आपने ये चीज़ बहुत सही बताई क्योंकि ना आज के समय में जो चीज़ आती है ना उसका उम, लगा लीजिए मिसयूज़ पहले होने लग जाता है उसका बिना बात के इस्तेमाल ज़्यादा होने लग जाता है। आप देख ही रहे हैं कितनी चीज़ें आजकल फ्रॉड में बदल चुकी हैं और हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उस चीज़ का भी प्रभाव आया है, कि आपने जब देखा होगा कि अ, पाकिस्तान इंडिया का तनाव चला था तब भी काफ़ी लोगों के ना मतलब देखेंगे आप कि ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा था। ये ज़रूरी हो चुका है आज के समय में कि हम इस चीज़ को समझें क्योंकि ना जितना हम इस चीज़ को समझेंगे तभी हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी नहीं तो बहुत दिक्कत आने ही वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि अ, जितना हमने अ, साइबर अटैक उस समय देखा ना कि जब इंडिया, पाकिस्तान का तनाव हुआ तो वह कुछ भी नहीं था, अगर वह और भी बढ़ती हमारी बातचीत और तनाव बढ़ता तो इस चीज़ का बहुत अलग तरीक़े का भी हमें चीज़ें झेलनी पड़ सकती थी। हमें पता भी नहीं है, उस चीज़ का अंदाजा भी नहीं तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर ना गवर्नमेंट को या सरकार को कुछ लॉज़ बनाने चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है?
हाँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने अ, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे अब ध्यान इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना ही पड़ेगा कहीं न कहीं अ, जैसे अभी-अभी हमने जो भी आपने अभी कॉन्फ अ, इंडिया पाकिस्तान वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, उसी में हमने देखने को मिला कि अ, जो भी पूरा एक तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट चला, वो ड्रोन्स पे चला था, है ना? और ऐसा नहीं था कि पहले की तरह ट्रेन कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं हुई थी एक तरह से एक नया एक एक नया मेथड था वॉर का, जहाँ पे ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, है ना? अ अ, एट जो डोम डिफें अ, एयर डिफेंस सिस्टम था, उनका उनका यूज़ किया जा रहा था अ अ उन्हें काफ़ी इंटरसेप्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इन सब में और बिल्कुल सही बात है कि कहीं न कहीं ना और अब एक तो जो भविष्य है वो एआई ही है, हम जानते हैं हर चीज़ में एआई का यूज़ हो रहा है। मुझे याद है अभी मैंने अ, 1-2 साल पहले ही पढ़ा था कि अ, हॉलीवुड में एक्चुअली अ, राइटर्स और एक्टर्स की जो अ, एक जो ऑर्गनाइज़ेशन है, अ, आई थिंक कोन अ, सैग स्ट्राइक्स थी वो स्ट्राइक पे चले गए थे अ, राइटर्स जो थे सैग-एफ़्ट्रा शायद नाम था उसका जो भी स्ट्राइक का नाम था, जो ऑर्गनाइज़ेशन थी उनकी, तो उसमें वही इनका भी कम्प्लेंट ये थी कि जो बड़ी-बड़ी अ, प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं एक्चुअली में, उन पे वो लोग ये एलिगेशन्स उन्होंने लगाए थे कि ये एक तरह से अ, एआई का यूज़ करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा एआई को लेकर आ रहे हैं और हमारी, जिससे हमारी जॉब्स हैं वो खतरे में आ रही हैं तो इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वग़ैरह किए थे और एक्टर्स का भी क्या था कि जिन एक्टर्स को शायद वो कास्ट नहीं करना चाहते हैं और पहली अ, पुरानी फ़िल्म में कास्ट किया होगा। तो उसी का यूज़ करके अ, एआई का एआई का एआई की मदद से उनकी एक तरह से उन्हें अपनी फ़िल्म्स में दोबारा से ना उनकी पुरानी वीडियोज़ को यूज़ करके एआई की मदद से उन्हें रीक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी नई फिल्मों में जिनको वो कास्ट नहीं करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्राज़ वग़ैरह होते हैं तो जो छु तो उन एक्टर्स ने, उन राइटर्स ने काफ़ी स्ट्राइक पे भी चले गए थे और अभी वो चलिए फिलहाल के लिए तो फिर भी उन लोग कंपनीज़ ने उनकी बात मान ली थी क्योंकि हॉलिवुड में पूरा काम रुक गया था उस टाइम पे सैग-एफ़्ट्रा स्ट्राइक की अ, वज़ह से पर अभी हमें भी पता है कि, आगे जाके होना यही है वो कंपनीज़ जो हैं वो एआई की ही मदद लेने वाली हैं और सिर्फ वहाँ पे क्या हर फ़ील्ड में एआई जिस तरह से आगे बढ़ रहा है मतलब लिटरली ऐसे मैंने एआई वेबसाइट्स देखी हैं जो आपको एप्स या अ, वेब पेजेस बनाकर दे सकती हैं बस आपको एक प्रॉम्प्ट डालने की ज़रूरत है उसमें तो वही है कि, आपको अ, कम्प्ले मतलब कुछ तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको अपग्रैड करना ही पड़ेगा। हम पीछे तो नहीं रह सकते और बार-बार ये कम्प्लेन भी नहीं कर सकते और हाँ, ये भी सही बोला आपने कि मिसयूज़ तो हो मिसयूज़ भी हो जाता है। किसी भी चीज़ को कोई टेक्नॉलजी आई नहीं है कि उससे पहले इसका मिसयूज़ होना स्टार्ट हो जा
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई और काफ़ी ना, इस चीज़ से काफ़ी जागरूकता भी हमें मिली जानने को क्योंकि, आप देखिए ना कि अब आने वाला जो समय है, वह अब इंसानों का रहा ही नहीं। धीरे-धीरे हर चीज़ के रोबोट आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ में ना लोगों को देखा जा रहा है कि कैसे वह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और सिर्फ़ उसके ए एक लगा लीजिए उसके आधार पर जी रहे हैं कि कैसे एआई उनका काम करेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि लोगों को ये समझना ज़रूरी है आज के समय में, कि जो हमारी ज़िंदगी अगर हमें अच्छी चलानी है ना तो बिल्कुल हमें आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं है कि हम एक जगह पे रुक चुके हैं या उस जगह से आगे नहीं बढ़ रहें। तो बिल्कुल तभी हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी नहीं तो ना बहुत-सी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, कि कितना फ़र्क आ जाता है ज़िंदगी में। और आजकल ना जो लोग आप देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ रहा है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो, उन्हें भी यही समझना है कि एआई उनके लिए अंत नहीं कर देगा उसने अपनी ऊपर थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ा अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचना है। तो इसी बात पर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर मुझे, काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी आपने मुझे और मैं कहूँगा आपके बहुत अच्छे विचार थे इस चीज़ पर। और आशा करता हूँ आपसे दोबारा ज़रूर बात हो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ, बिल्कुल। जी। करेगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। रोक चुके हैं। जी, जी, जी। हाँ। जी। बनाने के लिए, करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी, मैं भी यही आशा करता हूँ कि मेरी आपसे दोबारा बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस विषय पे।